Ja, hey, erzähl doch mal, was wie ziehst du denn eigentlich so eine persönliche Grenze bei so was wie zum Beispiel der Smartphone-Nutzung?
Ja, also persönlich, wenn ich alleine bin, kann ich mich da immer schwierig beherrschen, dann ist immer so: „Na ja gut, jetzt noch bis“, wenn wir jetzt 5 vor um haben: „Komm, noch 5 Minuten bis um“ und dann ist um: „Na ja, noch mal 5 Minuten“ und so. Da wird's schwierig. Aber, äh, definitiv, wenn ich mit mit Freunden unterwegs bin, mit der Partnerin unterwegs bin, mit der Familie am Tisch sitze, äh, dann schaue ich schon drauf, dass ich das Handy beiseite lege und vor allem auch so hinlege, dass nicht andauernd der Bildschirm angeht, nur bei jeder einzelnen Benachrichtigung.
Hm, okay, interessant. Also, du hast auf jeden Fall so einen eher menschlichen Kontakt. Also, dass du, wenn du mit Menschen unterwegs bist, mit Freunden, Familie, Partnerin, wie du schon meintest, dass du dann schon von natürlicher Art und Weise schon automatisch das Handy weglegst oder, äh, benötigt es schon so 'n bisschen sage ich mal, auch 'n bisschen Feuer?
Nein, a ich achte schon drauf, dass dass es halt dass es vernünftig wirkt sozusagen. Nein, also es es wird einfach einfach beiseite gelegt oder in der Hosentasche gelassen. Es ist ja also für mich ist es kein Problem mal kurz drauf zu schauen, zu schauen ob's was Neues gibt, ob jemand angerufen hat, aber wenn man das Gefühl hätte vielleicht durch Vibration irgendwie, es hat jemand angerufen, ähm, dann mal kurz drauf zu schauen oder auch was zu recherchieren, aber ansonsten, wenn man mit Freunden unterwegs ist, trifft man sich ja mit denen, um mit denen Zeit zu verbringen. Und da brauche ich mich mit denen nicht treffen, wenn ich dann die ganze Zeit am Handy hänge.
Ja, genau, das ist ja auch verständlich. Gut, wenn ihr gemeinsam bisschen Zeit verbringen wollt als Freunde, wäre es ja auch 'n bisschen komisch, wenn jeder am Handy s äh, sitzen würde, dann könnte man sich ja gar nicht treffen. Ähm.
Ja, da könnten wir uns über 'n Gruppenchat unterhalten, aber das hätte auch jeder von zu Hause machen können.
<chuckles> Du sagst es, richtig. Aber apropos so was wie treue Freunde treffen oder generell, wenn wir jetzt mal 'n bisschen so über die, ähm, Beziehungsebene, sage ich mal, reden, zwischen Menschen. Ähm, wie ist dir das denn zum Beispiel aufgefallen? Hast du vielleicht beispielsweise welche Freu irgendwelche Freunde, die, ähm ja, vielleicht 'n bisschen mehr abhängiger sind von dem Handy und 'n bisschen weniger so den gleichen, äh, Blick auf die Smartphone-Nutzung haben als du?
Gott sei Dank nicht. Ich würde das sogar eher umdrehen und sagen, dass ich aus Sicht der Freunde mehr abhängig bin als meine Freunde. Ähm, weil ich gehöre dann schon zu den Personen, wenn wenn man jetzt vom Essenstisch aufsteht, drehe ich's Handy trot trotzdem mal kurz um, gucke einfach mal, was gibt's Neues: „Oh ne Whatsapp“ klicke ich mich trotzdem mal noch kurz rein ey, das machen die anderen nicht, die die gucken dann einfach nicht, ähm, aber da das kann ich irgendwie nicht. Ich habe so 'n bisschen und das stört mich auch selber, äh, dass, das Gefühl, okay, man muss schon irgendwie erreichbar sein und sollte einigermaßen, äh, in 'ner akzeptablen Zeit reagieren, wenn's nötig ist. Natürlich, wenn das jetzt 'ne Abfrage ist oder 'n einfaches, äh 'ne einfache Konversation, die jetzt keine schnelle Antwort erfordert, dann nicht. Aber es gibt ja doch dann mal die Frage: „Ey, wann fahren wir morgen früh los? Machen wir 7:30 los? Machen wir um 8 los?“ Und da würde ich als Fragender auch ungerne 2 Stunden warten wollen, sondern hätte denn, gerne lieber schnell 'ne Antwort, da ich mich drauf einstellen kann.
Okay, krass. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, das hört sich auch so 'n bisschen so an wie, als würdest du eher wenig weniger dann auf dem Handy daddeln, sondern du würdest dann eher das Handy nutzen, um es auch effektiv zu nutzen, um kurz mal 'ne Antwort zu geben, um, äh, vielleicht mal was nachzuschauen, falls man, äh, f ja ‘ne weitere Person auf dem Globus auf 'ne vielleicht fixe Antwort, äh, von von dir wartet?
Genau, das das trifft's ganz gut, aber das das Problem ist halt, dass für das Gegenüber das weiß ja nicht, was man am Handy macht und es hat erst mal die Ausstrahlung eines von 'nem Desinteresse und das muss man immer im Blick behalten und sich dran dran erinnern, dass man da drauf achtet, dass das Gegenüber nicht das Gefühl hat, man interessiert sich nicht für die Person.
Ja genau, wie achtest du denn eigentlich dann darauf? Also, wie vermittelst du denn trotzdem noch das Gefühl, dass du interessiert an dem Gespräch bist, äh, was ihr jetzt grade zum Beispiel führt oder an der Konversation generell?
Na ja, grundsätzlich sollte man schon mal nicht auf's Handy schauen. Das wäre schon mal Step 1. Also, ich hasse das, wenn ich jemandem was erzähle und die Person, auch wenn's wenn's berechtigt ist, guckt parallel auf 'n Handy. Also, es geht irgendwie um den nächsten Tagesablauf und, ähm, dann, äh, erkläre ich: „Ja, ich mache dann und dann los, würde da und da lang fahren, soll ich dich mitnehmen“, wie auch immer, und die Person guckt halt parallel, wie ihr Tagesablauf ist im Kalender, um das einschätzen zu können. Alles voll okay, aber ich persönlich habe da das Gefühl: „Die d also, die hört mir gar nicht zu, brauche ich gar nicht brauche ich gar nicht mit mich mit der Person unterhalten.“ Und, ähm, das ist immer immer ganz gefährlich, da bin ich 'n bisschen bisschen anfällig, aber ansonsten bei ‘nem ganz normalen Gespräch kann man ja Gegenfragen stellen und auch einfach die Person anschauen, dann merkt man ja auch, dass das Gegenüber zuhört.
<chuckles> Okay. Mhm. Ja, okay. <chuckles> Okay, ja, ähm ähm, bei manchen Menschen klappt das sicherlich, bei manchen eher weniger. Was, äh, pa äh, passiert denn zum Beispiel, ähm, wenn's ja 'n bisschen nicht hinhaut, sage ich mal. Also, v versuchst du dann noch mal drauf hinzuweisen oder denkst dir dann so: „Ja, ist mir jetzt auch egal, äh, wenn du nicht zugehört hast?“ Also, inwiefern gehst du denn damit um?
<laughs> Ja. Ne, also, da bin ich knall hart. Wenn wenn ich was erzähle und die Person gegenüber schaut aufs Handy, frage ich dann schon so, „Äh, hörst du mir zu? Was was ist los?“ Ähm, ja, doch, d das das das weißt mich nervt's dann so, ich kriege dann irgendwie schlechte Laune in dem Moment und s ist natürlich auch 'ne gute Möglichkeit für das Gegenüber zu erklären, was es was es gerade macht und weil man merkt ja trotzdem, ob dann zugehört wurde oder nicht, wenn die Inhalte trotzdem angekommen sind. Ähm, ja, aber ich frage dann schon direkt nach, was denn jetzt gerade gerade los ist. Kommt natürlich drauf an, in welchem in welchem Kreis. Also, bei 'nem Arbeitskollegen würde ich das vielleicht weniger machen als innerhalb der Familie.
Okay, ja Hm, interessant, okay. Ja, also generell ist es ja schon mal ziemlich interessant und spannend, ähm, wie du damit umgehst. Aber, ähm, gut, wenn du dich natürlich mit dem Menschen auskennst, dann weißt du schon sicherlich, wie ihr Verhalten ist. Bei fremden Menschen ist es 'n bisschen anders. Wo würdest du aber persönlich eine Grenze ziehen, wo's wirklich schon reicht, also, was so die Handynutzung angeht, wenn du mit jemandem in der Konversation bist?
Ähm, mitten im Gespräch an 'nen Telefonat rangehen. Also, wenn's jetzt wenn's jetzt der Opa ist oder die die Mama oder das Kind oder wie auch immer, völlig in Ordnung, aber alles andere finde ich finde ich völlig inakzeptabel. Ähm, ja, kommt aber wie gesagt immer aufs aufs Setting an. Also, wenn man jetzt, äh, sich in 'ner Freundesgruppe trifft, finde ich das nicht so schlimm, als wenn man sich jetzt zu 2. irgendwie auf 'nen Date oder was auch immer trifft. Ähm, ist ist halt immer die die Frage der Situation, auch am Esstisch mit der Familie, klar, theoretisch sitzen dann alle am Tisch, aber es wohnen ja trotzdem immer noch welche woanders, ähm, finde ich's auch in Ordnung zu sagen: „Hier, entschuldige mich kurz, ich telefoniere kurz mit dem und dem.“ Also, die offene Kommunikation, um wen's grade geht, schafft ja auch gleichzeitig Verständnis, wenn das für alle 'n offensichtlich wichtiger Grund ist.
Mhm. Genau. Okay, ja, das ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Und, ähm, wie würdest du denn persönlich also, hast du dir denn schon mal persönlich irgendwie Regeln gesetzt, was so die Smartphone-Nutzung angeht?
Äh, ich habe das immer versucht jetzt im im Social-Media-Konsum, also, d am Tisch haben wir ja jetzt eigentlich ganz gut abgeklappert, wo da so meine Grenzen sind. Ähm, im Social-Media-Konsum definitiv habe ich das versucht. Es gab mal ich glaube von TikTok gab's die Funktion, wurde auch, äh, offensiv dort angeboten mit Pop-Ups, ähm, dass man doch seine tägliche Nutzungszeit einstellen kann und mit 'nem Code schützen kann, um daran zu erinnert werden, dass man, äh, nicht zu lange auf der Plattform verbringt. Ja, w war bei war bei mir völlig völlig zwecklos. Also, das war das hätte ich mir ehrlich sparen können, weil zum Abend hin irgendwann kam dann die Benachrichtigung. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich für 'n Limit eingestellt habe. Und dann stand da halt: „Ja, na ja, mit Codeeingabe können Sie das Ganze jetzt verlängern.“ Ja, na ja, gut, dann gebe ich halt den Code ein, dann geht's halt weiter. Ähm, kann kann ich mich einfach überhaupt nicht überhaupt nicht beherrschen. Also, grundsätzlich ziehe ich schon die Grenze ja, das das das könnte ich eigentlich ganz genau definieren. Ich ziehe die Grenze, wenn ich wenn ich unterwegs bin. Also, ich gucke, äh, jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto ja sowieso nicht, äh, gucke ich jetzt nicht mit Kopfhörern irgendwelche Serien aktiv und wenn auch nur mit einem Kopfhörer auf längeren Strecken. Aber wenn ich jetzt mit der Straßenbahn unterwegs bin, tippe ich zwar aufm Handy rum, aber jetzt nichts mit irgend 'ner Tonausgabe, natürlich über Lautsprecher, um nicht die anderen Fahrgäste zu stören und nicht über Kopfhörer, um halt trotzdem mein Rundherum mitzukriegen und, äh, zu bemerken, wenn jetzt irgend 'ne gefährliche Situation oder so entsteht. Äh, kann ja nun mal alles irgendwie schon passieren und dafür dann 10 Minuten die Serie weiter geguckt, ist jetzt nicht mein Anspruch.
Ja, genau. Interessant. <chuckles> Ja. <chuckles> Genau. Ja, besonders bei so was wie Autofahrten, da sollte man möglicherweise ein wenig ja, doch auf die Straße achten.
Ja, na, das sowieso, ja. So solang die Autos noch nicht selber fahren, müssen wir dann noch auf die Straße gucken, das stimmt.
<chuckles> <chuckles> Genau. Aber ne, das, äh, klingt schon mal interessant, dass du vielleicht, äh, schon mal versucht hast, zumindest der der Wille war da, um so 'n bisschen bei TikTok die die Nutzungsdauer einzuschränken.
Ja, na ja, ich würde nicht von 'nem Willen sprechen. Also <chuckles> der der Wille wäre da gewesen, hätte ich das vielleicht zweimal geschafft, dann wirklich wegzulegen. Der der Wille war da, das einzustellen, aber weil's halt 3 Klicks waren und er war ja, also, das ist das ist 'ne Sache, da das kriege ich irgendwie nicht hin.
Klar. Ach so. <chuckles> Hm, okay. Und hast du auch schon mal so paar Apps benutzt, die, ja, vielleicht so dieses, ähm, äh, Absperren von Apps 'n bisschen erschweren? Also, da muss man dann beispielsweise dann keine Codes mehr eingeben, sondern muss dann irgendwelche Rätsel lösen und die sind schon so mühsam, dass man dann einfach sagt: „Ja, wenn schon, dann jetzt doch kein Social Media mehr.“
Das habe ich vorher also, grundsätzlich, dass es Apps gibt, um Apps zu sperren, habe ich schon gehört, aber mit der Funktion, das mit Rechenrätseln oder Ähnlichem, äh, freischalten zu müssen, habe ich noch nicht gehört, hatte ich nur mal bei irgendeinem Fernsehprogramm hatte ich das mal gesehen, da gab's 'n Wecker, wo man Rechenaufgaben lösen musste, bis der ausgeht. Äh, daher kenne ich das. In dem App-Bereich war mir das noch nicht bekannt, habe ich dementsprechend auch noch nicht ausprobiert, aber wäre eigentlich 'ne gute Möglichkeit für mich. Das ist 'n guter Tipp, den nehme ich mir mal mit.
<chuckles> Ja, ja, es ist natürlich 'ne gute Möglichkeit. <chuckles> Und wenn man das Gleiche dann auch auf den Wecker umstellt, falls du Schlafprobleme hast, dann kannst du de den ganzen Tag irgendwelche Rätsel lösen. <laughs> Oh, Mann.
<laughs> Ja, oder einfach so tief schlafen, dass es einen nicht mehr stört.
Oder auch so, du hast auf jeden Fall recht. Aber, ähm, generell vielleicht allgemein gesprochen, glaubst du, die Smartphonenutzung, ähm, ist schon bei den meisten schon im exzessiven Bereich oder glaubst du, dass das noch 'n bisschen ja, vielleicht nur so die die obere Spitze, könnte man sagen oder so 'n paar Ausnahmefällen sind, die wirklich sehr exzessiv, was Smartphonenutzung angeht, ähm, s f missbrauchen, könnte man sagen, ähm, und dass der restliche Teil der Bevölkerung vielleicht so 'n bisschen, ja, gesünder damit umgeht?
Ja, es ist 'ne 'ne 'ne spannende Frage, ist meiner Meinung nach völlig, äh, altersabhängig. Also, da müsste man müsste man die Bevölkerung in verschiedene Schichten einteilen nach Alter. Ähm, bei älteren Leuten habe ich da gar keine Sorge. <chuckles> Die nutzen das Handy ja wirklich nur für die Kommunikation und jetzt nicht, um irgendwelche Social Media oder gar Streamingdienste zu nutzen. Ähm, aber vor allem im jüngeren Bereich ist es natürlich vor Anfang an dabei. Von Anfang an akzeptiert das Handy und einfach Standardinstrument, äh, und und deswegen besteht da natürlich die große Gefahr, dass auch einfach d <coughs> dass das so einfach gar nicht mehr betrachtet wird von den von den jüngeren Leuten, als jetzt wirklich das sollte man vielleicht auch mal 2 Stunden weglegen können, ohne gleich Zittern anzufangen, jetzt mal übertrieben dargestellt. Äh, da habe ich habe ich definitiv die Sorge und denke auch, dass es inzwischen der Fall ist. Also, natürlich von der direkten Smartphonenutzung zu halt auch dieser dieser Dauerbeschallung, dass immer irgendwas im Hintergrund laufen muss. Und wenn man beim Zähneputzen die Serie laufen lässt, man hört nichts, man sieht nichts, aber die Person braucht in dem Moment einfach noch diesen Ton im Hintergrund.
Mhm. Ja. Genau. Ja, das das stimmt. Aber, hm gut, zu deinem Kommentar, dass vielleicht ältere Menschen nicht so was wirklich genau nutzen. Ähm, da sind ehrlich gesagt schon heutzutage die älteren Menschen auch unter anderem anfälliger, besonders wenn sie dann selbstständig so etwas, äh, von Freundinnen oder Freunden, äh, so was wie 'n Instagram Reel oder so 'n TikTok zugesendet, äh, bekommen, dann sich fragen, wie man sich diese App installiert, um sich das anzuschauen. Und dann sitzen die nämlich auch in 'nem Kreislauf und weil sie dann sogar noch nicht mal mehr arbeiten gehen müssen, ja, dann sitzen sie da. <chuckles>
<chuckles> Spannende spannende Betrachtungsweise. Am Anfang hatte ich erst gedacht, du möchtest jetzt erzählen, dass sie dafür den Fernseher umso exzessiver nutzen. Ähm, das möchte ich nämlich nicht ausschließen. Aber das Phänomen, äh, habe ich jetzt, bei mir tatsächlich ich im im Bekanntenkreis noch nicht festgestellt, dass dort also, bei mir hat niemand Ü-60 Instagram oder oder Facebook oder so, das ist irgendwie nicht angekommen. Äh, da ist dann eher die die die Sparte, die diese Whatsapp-Bilder, die äh, Sendevorgang für Sendevorgang immer schlechter von der Qualität werden, ähm, rumgeschickt werden, aber sonst habe ich das noch nicht festgestellt. Aber spannend.
Hm, interessant. Ah, okay, also, die typischen Kettenbriefe, okay. Aber
Die Kett ja, die Kettenbilder, ja, ich glaube, die Kettenbriefe sind inzwischen out, aber da bin ich auch einfach zu alt für. Ich glaube, in den Kreisen bin ich nicht mehr unterwegs zwischen 12 und 16.
<chuckles> <laughs> Ja, okay, das, äh das könnte möglicherweise sein. Aber gut, das, ähm, klingt auf jeden Fall sehr, äh, gut ausgedacht. Würdest du denn jetzt noch mal so kurz gefasst noch mal sagen, ähm, dass vielleicht in der Zukunft die Smartphone-Nutzung vielleicht 'n bisschen weniger wird? Oder glaubst du, die wird 'n bisschen mehr?
<chuckles> Hm, schwierig zu sagen, ob sie, äh, weniger wird oder ersetzt wird. Also, ich denke jetzt grad an an Smarthome-Geräte und und Ähnliches, die natürlich dann auch viele Smartphone-Funktionen abnehmen. Ähm, also ich denke, die die direkte Nutzung des Handys wird weniger, aber es gibt vielleicht auch dadurch einfach 'ne Verlagerung auf andere technische Instrumente. Also, wenn man sonst die Einkaufsliste geschrieben hat, erzählt man das jetzt alles Alexa und die schreibt das fleißig auf, gleiches für den Bestellvorgang. Ähm, also, ich würde es als Verlagerung betrachten.
Mhm. Mhm. Ah, okay, interessant interessante Ansichtsweise. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall vielmals für deinen Beitrag und wünsche dir noch einen angenehmen Abend.
Sehr gerne, gleichfalls.